Aku tuh gimana ya Kak, bisa dibilang punya ketakutan tersendiri gitu untuk melakukan suatu hal yang mana suatu hal ini adalah upgrade skill sebenarnya Kak. Jadi memang kedengarannya agak aneh ya kenapa aku takut upgrade skill itu, eee suatu hal yang mungkin tidak biasa gitu ya. Tapi gini Kak, kenapa aku takut aku eee di sini aku punya ketakutan ya terhadap upgrade skill.
Oh, kenapa tuh? Oke. Mhm. Iya.
Jadi gini, eee ketika aku, eee, meng-upgrade diriku dengan belajar suatu hal gitu otomatis kan akan memakan waktu gitu ya Kak ya akan aku akan menggunakan waktuku yang mungkin aku bisa pakai untuk ya eee bekerja atau pun hal lainnya seperti itu yang produktif juga tentunya. Nah tapi di situ, eee, ketika aku sudah belajar dan meningkatkan kemampuanku di suatu bidang katakan lah seperti itu nah aku takut ketika, eee, aku sudah mencoba untuk belajar tapi ternyata di akhirnya nanti tidak kupakai juga gitu Kak ya mungkin alasannya banyak ya, bisa jadi karena aku pindah haluan dalam dalam suatu kerjaan, ataupun ya dalam dalam inilah arahan tertentu seperti itu, ataupun ya bisa jadi karena ya nggak bisa diterapin saja kayak gitu karena kondisinya mungkin gak ideal. Nah aku tuh takut kayak gitu karena kan itu berarti sudah membuang waktuku yang pertama dan juga mungkin aku juga invest, sudah invest pikiran ya dan bisa jadi u invest uang juga untuk belajar seperti itu, itu kira-kira gimana ya Kak supaya aku tuh gak ketakutan ataupun setidaknya rasa takutku tuh berkurang gitu ya Kak untuk aku tuh bisa mengambil tindakan seperti meng-upgrade kemampuan tadi, karena menurut aku meng-upgrade skill pun tetap sangat penting ya untuk ke depannya, gitu sih Kak.
Betul. Oke. Hmm. Oke. Mhm, mhm. Betul, iya. Wah dari cerita kamu sih masuk akal juga sih kalau kamu mikir ketakutan buat nyoba, eee, sesuatu yang baru lagi, upgrade skill lagi gitu, karena secara manusia mikirnya pasti ya ngapain capek-capek kalau ujungnya gak kepake gitu kan? Ya jadi ketakutan kamu ini sebenarnya wajar banget sih Kak, apalagi kamu pernah ngerasa sudah usaha, sudah invest, waktu, tenaga, atau uang gitu, tapi mungkin hasilnya malah gak, eee, pernah kamu pakai sama sekali gitu ya. Tapi kalau boleh aku tau Kak, terakhir nih, terakhir terkha terakhir kali kamu, mmm, eee, ngalamin ini tuh kapan? Apakah dalam waktu dekat belakangan ini atau sebenarnya udah lama?
Iya Kakak. Betul, betul banget Kak. Oh wajar ya. Iya, iya bol Hmm terakhir ya sebenarnya kalau untuk upgrade skill ini ya di bisa dibilang akhirnya ini juga enggak tapi terlalu lama juga enggak ya, mungkin beberapa bulan lalu sih Kak. Jadi di situ aku ada lah suatu hal eee, satu pengalaman ya aku mencoba untuk meng-upgrade suatu skill dan ini waktu yang aku pakai lumayan lama ya karena belajarnya ini beliau bukan 1 2 minggu gitu enggak apalagi harian hitungannya sudah bulanan Kak gitu. Aku belajar ini sudah bulanan gitu ya dan aku sudah benar-benar menguasai ya sebetulnya terkait dengan skill ini karena memang sudah dibuktikan dengan berbagai macam ujian, sertifikasi dan juga ya aku sudah buat banyak portfolio lah terkait itu artinya di sini pun aku bisa dibilang sudah cukup menguasai lah, ya walaupun mungkin secara pengalaman belum banyak dan belum menjadi pro ya tentunya karena aku baru mulai juga tapi ya bisa dibilang secara teori maupun teknis aku cukup menguasai dari pembelajaran itu. Nah tapi ternyata, eee, akhir-akhirnya itu nggak kepakai juga karena aku pindah haluan gitu Kak saat itu 3 tahun, eee, kerjaan ataupun ya, eee, inilah ya, eee, arah arah pekerjaan yang memang aku tentukan gitu, jadi jatuhnya sih secara teknis enggak kepakai sama sekali sih Kak, kayak gitu.
Mhm, oke. Oke, mhm. Terbayang. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oke, berarti ini memang faktor yang bikin kamu capek itu tadi itu adalah karena internal ya, karena memang kamu memilih untuk pindah bidang, gitu. Tapi, tapi ada gak faktor dari eksternal juga yang menambah rasa, eee, kecewa atau capek kamu atau takut kamu misalkan kamu dengan skill yang sudah terbentuk seperti itu, yang ada sertifikasinya juga tapi malah ada faktor luar atau, eee, oknum gitu ya, yang tidak kesannya tuh tidak menghargai skill yang kamu punya gitu. Pernah me eee, ada di situasi seperti itu?
Iya betul, kurang lebih. Iya. Entah Kak. Iya, jadi, eee, apa ya, bisa dibilang sih, ketika aku belajar 1 hal gitu ataupun ada ada orang lain gitu ya yang menanggapi terkait dengan skill-ku juga, gitu. Mmm, <tsk> gimana ya, eee, aku ngerasa bahwa, ya karena mungkin mereka enggak tahu juga ya terkait dengan apa skill yang udah aku pelajari, baik ini di alam dalam lingkungan pekerjaan ataupun ya lingkungan lingkungan apapun sih sebetulnya. Ya, dari situ karena mungkin mereka enggak tahu juga jatuhnya sih ya bisa dibilang, ya dibilang enggak menghargai juga enggak gitu, karena mungkin gimana?
Iya. Underestimate mungkin. Underestimate, mungkin?
Ya, underestimate sih mungkin mereka mikirnya kayak gini sih, Kak, yang aku rasain ya, yang aku rasain mereka mikirnya adalah, ah iya jadi jatuhnya sih underestimate sih jadinya, "Ah, paling eee, si ini enggak tahu apa-apa gitu terkait hal itu," gitu. Nah, padahal pun aku udah belajar gitu ya, mungkin aku belum menunjukkan aja sih jadinya, ya dia enggak tahu juga sih, gitu.
Oke. Mhm mhm. Mhm, oke. Ya, oke. Tapi, eee, berarti rasa takut yang kamu rasakan ini tuh, apakah s sangat besar sehingga kamu tuh, udah benar-benar enggak pengen mencoba sesuatu yang baru atau malah justru akhir-akhir ini kamu sebenarnya masih ada keinginan gitu untuk mencoba, eee, skill yang baru?
Iya, jadi untuk saat ini sebenarnya aku benar benar banget ya, Kak, pengen banget aku coba upgrade skill baru di bidang lain gitu ya yang tentunya mungkin selaras lah ya dengan apa yang aku kerjakan sekarang seperti itu. Tapi ya, tadi ada ketakutan-ketakutan tertentu. Sebenarnya ketakutannya enggak enggak yang sampai membuat aku enggak mencoba gitu enggak, justru aku tuh pengen banget coba terus, Kak, aku pengen banget upgrade terus ya di saat se di setiap sakak di setiap saat bahkan. Tapi, ya ketakutan itu tuh ada gitu loh, Kak, karena ya tadi aku takut diban sebenarnya dibanding membuang uang atau lainnya aku lebih ke arah, takut membuang waktu seperti itu, Kak, karena kan tak waktu enggak bisa dibalikin ya, enggak bisa dibeli, kayak gitu sih, Kak.
Mmm, oke. Hmm, oke. Mhm. Benar. Oh, oke oke oke paham. Mmm, oke dari cerita kamu sebenarnya, eee, kamu tuh masih pengen banget gitu ya, untuk selalu belajar sesuatu yang baru, eee, untuk belajar upgrading skill lagi gitu, tapi memang karena kamu punya backstory yang bikin kamu mikir 2 kali gitu ya karena, eee, banyak yang kamu korbankan, ketika kamu belajar dan sayang sekalinya kalau memang dipakai, itu sesuatu yang sangat normal. Dan, menurut aku memang, karena sayang banget kamu masih punya niat dan niat kamu itu baik, eee, menurut aku, mmm, enggak papa sih sebenarnya untuk men selalu mencoba skill baru toh itu yang namanya tuh belajar gitu, karena proses belajar itu kan bisa bisa, eee, ya bisa kapan pun dilakukan tanpa ada tujuan yang pasti pun enggak papa, belajar, ya belajar aja gitu. Artinya, kamu bisa tuh nurunin target, dari yang, eee, berhasil menjadi, kayak yang paling penting ya udah berproses atau bergerak aja, gitu. Intinya enggak usah pasang target hasilnya dulu seperti apa, cukup kayak pasang target aksi kecil aja yang bisa kamu lakukan sekarang, selama itu positif, gitu, selama itu positif banget, skill yang kamu lakukan itu juga masih relevan di dunia, eee, digital jaman sekarang misalkan gitu ya, eee, enggak papa menurut aku kayak lakuin aja. Jadi, mungkin bisa yang biasa bikin kamu takut kan, "Kalau aku belajar skill ini, aduh nanti kalo enggak kepakai lagi gimana? Kalau aku gagal buang waktu lagi," gitu kan? Nah, menurut aku kamu kayak, mmm, targetnya tuh yang penting bergerak aja, jangan skill, "Skill ini harus kepakai nih buat aku kerja, aku harus jago, aku harus dapat hasil." Mungkin dari, eee, target yang seperti itu awalnya, kamu bergeser nih ke target yang, eee, "Aku mau ah buka materinya baca-baca," misalkan, kamu mempelajari sesuatu yang baru, "Aku mau belajar, eee, 20, sampai 30 menit aja deh," gitu, "aku mau coba 1 hal kecil deh," gitu. Jadi, intinya tuh belajar aja kayak, eee, nothing to lose gitu, tapi ada ada gerakannya gitu loh, ada aksinya gitu loh. Dan menurut aku ini penting karena, eee, nanti kita enggak pernah tau gitu, satu waktu nanti siapa tau skill ini tuh kepake di situasi yang tidak pernah kamu duga, gitu sih, gimana kira-kira?
Oh. Ah, oke, paham. Iyakah? Oke. M Iya Kak. Betul. Hmm. Heeh. Oke. Mhm. Ah, iya iya, mungkin berarti soal pola pikir ya, Kak, ya yang harus aku rubah, kemudian target yang lebih realistis mungkin ya, Kak, ya tujuan lebih realistis dalam artian, ya udah aku belajar untuk belajar aja dulu, untuk berprogres apapun itu, yang penting kan aku belajar gitu dan, eee, mungkin sebenarnya apapun pembelajaran yang aku lakukan pasti tetap akan kepakai ya, Kak, ya walaupun mungkin enggak 100% juga ya kepakainya. Wah, iya juga sih kayaknya dengan mindset seperti itu kurasa, aku udah lebih terdorong lagi sih, Kak, untuk tetap bisa upgrade skill ya karena tadi sebelumnya itu aku ngerasa bahwa, bisa jadi sia-sia waktuku ternyata kalau menurut Kakak, itu enggak sia-sia ya, malah justru itu adalah hal yang bagus ketika aku mencoba untuk selalu berproses ya, Kak, dan fokus kepada prosesnya. Wah, iya, Kak, aku lebih terbuka sih sekarang, Kak, pikirannya.
Mmm, betul. Pasti, pasti. Ya. Betul, mhm. Nah, dan menurut aku kamu juga enggak perlu apa ya, ngasih, eee, komitmen yang besar gitu ya, karla kalau i kamu rasa memang skill yang sedang kamu pelajari ini tuh tidak ada goals yang jelas, gitu. Artinya, mmm, cukup ini aja, eee, kamu enggak harus janji, "Ini akan, eee, selalu aku laka lakukan jangka panjang," gitu, tapi kayak perlu, eee, di, eee, apa ya, di ditentukan aja gitu, "Aku kayaknya nyoba ini 2 minggu aja deh," gitu. Nah, setelah 2, minggu kamu coba ternyata kamu enjoy belajar s eee, skill itu, ya pasti akan ada sesuatu yang kamu rasain, paling enggak, ada kebahagiaan dan kepuasan yang kamu rasakan, gitu loh. Atau a misalkan, "Kayaknya aku bisa, eee, pelajari ini, eee, 2 jam aja sih setiap harinya," nah gitu aja, bener-bener nothing to lose itu tadi ya, karena, aku percaya orang yang suka belajar, itu tuh adalah orang yang bisa menghargai banyak hal gitu loh, Kak, dan aku melihat kamu tuh seperti itu orangnya, gitu sih. Dan proses belajar itu kan sebenarnya menyenangkan ya buat orang seperti kamu yang suka mengulik, suka, eee, mempelajari skill baru, itu tuh menyenangkan. Nanti, kamu bisa deh menemukan sesuatu yang baru, ketika kamu mempelajari ini. Jadi, enggak harus yang, "Wah, ini harus kepakai," enggak harus yang kayak gitu sih mikirnya, gimana kira-kira?
Ah. Iya, lanjut ya. Ah, bi Hmm. Oke. Terima kasih. Iya. Hmm, mmm, iya iya wah cocok banget sih, Kak, ini masuk akal banget ya penjelasan dan saran yang Kakak sampaikan tadi di mana, ya udah aku tuh cobain aja dulu, eee, targetin yang tujuannya bentar apa ya dalam waktu jangka pendek dulu ya misalnya, belajar 2 minggu dulu kayak seperti kata Kakak tadi ya. Tiap aku enjoy gitu ya, mungkin bisa dilanjutin gitu ya. Lagi-lagi fokus ke progres gitu ya, pelan-pelan mungkin enggak harus semuanya tuh, eee, langsung menuju yang sangat besar dan mungkin dengan seperti itu, jadinya aku punya beban mental ya, Kak, jatuhnya ya. Wah, iya iya. Makasih banyak ya, Kak, udah dengerin aku dengan seksama dan bahkan ngasih aku berbagai perspektif dan juga saran, Kak, yang menurut aku tadi saran-saran dari Kakak itu cocok banget ya dengan kondisi yang aku alami. Nanti, benar-benar mau aku praktekkin sih, Kak, terkait dengan hal itu, terus sekali lagi terima kasih banyak, Kak, sampai jumpa!
Betul. Iya. Benar, mhm. Iya. Sama-sama, iya, syukur deh kalau kamu udah lega ya, karena bagaimana pun juga yang namanya belajar itu kan investasi ya, Kak. Nanti, hasilnya, eee, datang belakangan enggak papa gitu. Semog se eee, yang penting waktu kamu juga tidak terbuang sia-sia. Semoga berhasil ya!
Ya, betul. Amin.